أنا كنت عاوز أتكلم معاكِ في موضوع كده بجد مضايقني أوي الفترة دي، ومأثر عليَّ جدًا نفسيًا، مش نفسيًا بس بصراحة، بيأثر كمان على إنتاجيتي على مدار اليوم، سواء في شغلي أو لمّا أرجع من الشغل مثلًا، وعندي مهام مُعيّنة عاوز أعملها إن أنا أقرا كُ ي كِتاب مثلًا أو أ أقرا الوِرد بتاعي أو يعني أي حاجة على مدار اليوم وهي إن أنا يعني ما باعرفش إن أنا ألتزم بروتين مُعيّن قبل النوم، أو خلّيني أقول روتين إن أنا أسترخي كده وأهدّي نفسي، وأهدّي أعصابي، وأبدأ أهيأ نفسي للنوم وأنام بدري. عارفة أنتِ الحاجات دي اللي هو بتخلّي الواحد ينام كويس، ويصحى كويس، فبيكمل يومه كويس؟ الموضوع ده بجد مأثر معايا نفسيًا، يعني عايز أحكِي كده معاكِ فيه شوية لأن هو بجد مضايقني.
أيوه طبعًا فاهماك جدًا، فكرة أصلًا إن أنت طبعًا فاهماك جدًا يعني، فكرة أصلًا إن أنت ألو.
أنا أنا أنا سامعِك، قولي لي.
سامعني تمام، باقول لك إن أنا فاهماك جدًا، وفاهمة فكرة إن أنت تكون بتحاول تعمل حاجة ومش عارف توصل لها، أو مش عارف تعملها قبل النوم. يعني فكرة أصلًا الارت ال الإسترخاء اللي إنت بتسترخيه قبل النوم ده، بي بي بيوصّلك لفكرة إن إنت تنام نوم عميق، وده بيأثّر على إنتاجيتك خلال اليوم، وإنتاجيتك على مدار اليوم تاني يوم، يعني إن إنت تنام كويس، فتصحى كويس، فسدب فتبقى قادر إن إنت تخلّص م تخلّص حاجاتك أو مهَامك على مدار اليوم كُلّه و بتبقى مبسوط و وتكون كويس، فأنا فاهماك جدًا والله. طب أنت طيب، أنت حاولت إن أنت تعمل روتين مُعين قبل النوم عمومًا ي يعني مثلًا أنت في حاجات مُعينة بتحاول تعملها قبل ما تكون نايم؟
صحيح. بالضبط. بُصّيُ هو أنا يعني جرّبت أكتر من حاجة، آمم، يمكن أول حاجة منهم إن أنا آآ أم كُنت مثلًا بانام الساعة 03:00، 04:00 مثلًا، فأول حاجة إن أنا أحاول لمدة مثلًا كام يوم أنام بدري مثلًا ساعة عن ميعادي، يعني أنا مثلًا بادخل السرير الساعة 03:00، 04:00 مثلًا لأ، أنا هادخل السرير الساعة 02:00 مثلًا، فحتى لو يعني هاقعد في السرير ما أنامشِ إلا إني، عارفة أنت اللي هو إيه باهيأ نفسي للنوم، أنا بادخل أسترخي، أستلقي على السرير، آآ أقفل النور آآ أخ أشغل مثلًا إضاءة خفيفة كده، مثلًا لمبة كده في الطرقة مثلًا، أو حاجة تبقى جايبة لي إضاءة خفيفة من برّه أو لمبة الأباچورة، أو حاجة يعني ب المهم يبقى في إيه عارفة أنتِ إضاءة خفيفة يعني. أنا عرفت إن موضوع الإضاءة الخفيفة ده آآ هو بيبعت إشارات كده للعقل، اللي هو يالّا ده وقت النوم. فده بيخلّي العقل يدخُل أكتر في حالة ال كون والاسترخاء والنوم. فجرّبت الحاجات دي بصراحة في الأول آمم م ما كُنتش د بانام بد يعني مثلًا أنا بانام كل يوم الساعة 04:00 أدخل السرير الساعة تل ألاقي نفسي، برضه بانام الساعة 04:00 وبعد الساعة 04:00 مش عارف مين السبب في ده، هو إن أنا بادخل السرير وبامسك الموبايل، فعقلي شغال برضه فده اللي بيخلّيني ما انامشِ برضه في ميعادي بدل ما أنام الساعة 03:00 لأ أنا هانام الساعة 04:00 زي ما أنا، ويمكن أكتر كمان، شُفت م ڤيديو عَجبني شُفت حاجة باحبها حد أنا باحبه أو باتابعه نزّل آآ ڤيديو جديد في سلسلة مُعينة أو ڤيديو جديد عمومًا ف يعني م مش عارف ممكن يكون ده السبب، والّا لأ. بس يعني يعني عايز أجرّب إن أنا آآ أدخل بدري، وأبدأ إن أنا أسيب الموبايل، يعني باحس إن هو عليه عامل ك كبير يعني إن أنا، آآ، ما ادخُلش في حالة ال النوم العميق بسرعة، وآخد وقت كتير كأني ز دخلت السرير بدري، زي ما دخلتش يعني.
أيوه. أيوه. امم. أيوه. فاهماك. أيوه. أيوه طبعًا أنا فاهماك جدًا وحاسة بيك، وفكرة إن أنت تكون بتحاول تعمل حاجة دِيَّة يعني بتحاول إن أنت تعمل حاجة علشان تسترخي في نومك، وبتشوف إيه اللي المفروض يحصل، أو إيه المفروض تعمله علشان توصل لفكرة إن أنت تنام مرتاح وتنام مسترخي، آآ دي حاجة جميلة وكويسة جدًا منك، لأن أنت كده م شخص مسؤول، مسؤول عن نفسك، ومسؤول عن عن إحتياجاتك، شايف أنت محتاج إيه وبتحاول تعمله، دي حاجة كويسة جدًا يعني. بس هي الفكرة زي ما بتقول إن أنت بتحاول إن أنت دايمًا بتمسك التليفون، فكرة إن البني آدم يمسك التليفون قبل ما يكون نايم آآ دي فكرة آمم، أ دي فكرة م يعني ما أرجحهاش بصراحة، لأن التليفون بيقلل تركيزك وبيق وبيشتت ذهنك وبيخلّيك عينيك آآ يعني بي بي بيخلّيك بيشجعك على إن أنت تسهر أكتر طبعًا، وبيخلّي دايمًا في فضول إن أنت من من إن أنت دخلت في فيديو بتتفرج عليه أو بتعمل حاجة عليه، إن أنت تكمل على نفس الحاجة تاني وتقول شوية، شوية، شوية، ف فالمفروض يعني إن أنت وأن وقت ما بتكون نايم، تكون التليفون بعيد عنك خالص، يمكن ساعتها فعلًا أ الإسترخاء بتاعك عمومًا يكون يكون كامل. طب بُص قُل لي، هو أنت مثلًا في هدف مُعيّن من فكرة الروتين؟ يعني أنت بس علشان حابب إن أنت تسترخي قبل نومك والّا علشان و وعشان تنام نوم كويس مثلًا، والّا مثلًا عشان ده بيفرق في إنتاجيتك على مدار اليوم تاني يوم يعني؟
بُصّي هو آه طبعًا مليون في المِيَّة زي ما أنتِ بتقولي كده، اللي هو بيأثّر جدًا في إنتاجيتي على مدار اليوم، يعني فكرة أصلًا إن الواحد ي بيصحى بدري، أنا يعني عمومًا الأيام اللي أنا باعرف إن أنا مثلًا نِمت بدري عشان تعبان مثلًا من اليوم، كان يوم مرهق، أو نِمت بدري بسبب إن أنا اليوم اللي قبلُه مش نايم كويس أو أيًا كان، لمّا بانام بدري وباصحى بدري، أنا باحس ببرَكة في اليوم مش طبيعية، صاحي مثلًا من بدري، باحس اليوم طويل جدًا جدًا، باقدر أعمِل كلّ اللي أنا عايزُه. إنتاجيتي في الشغل بتبقى مش ضِعف، لأ، دي بتبقى أضعاف من إنتاجيتي في الشغل لمّا باصحى بدري. ف ف أولًا آآ بتبقى في زي ما قُلت لِك برَكة رهيبة في اليوم، ثانيًا طبعًا الإنتاجية بتفرِق، ثالثًا بقى النفسية، النفسية عليها عامل كبير جدًا في كل ده، يعني أنا لمّا باصحى متأخر، عارفة مثلًا باصحى الساعة 12:00، 13:00، آآ 14:00، اللي هو إيه أولًا كده آآ أنا صاحي في نص اليوم، فواحدة واحدة عقبال مثلًا طَب هنفطَر إيه، مش عارف إيه، آآ عقبال ما نفطر ون نضبّط ونفُوق كده، خلاص بقينا آخر النهار. الله! ف فعارفة حتى لو لسه في وقت من آخر النهار لحد ما بالليل الواحد ينام، إلا إن النفسية مش أحسن حاجة، اللي هو أنت لسه هتبدأ يومك في آخر النهار، هتعمل إيه؟ يعني هتعمل إيه والّا إيه في ال في شوية الوقت ال وخلاص الليل داخل علينا، وكمان الليل لمّا بيدخل زي ما يكون ال العقل عنده مُدرِك إن خلاص إحنا بداية اليو أو نهاية اليوم أو بداية نهاية اليوم خلاص، فبجد النفسية بتبقى عليها عامل كبير أوي، ف ف آه، أنا باحاول أعمل الروتين ده لأنه فعلًا بيفرِق معايا أوي نفسيًا وبدنيًا و وإنتاجيًا وكل حاجة، سواء في الشغل، سواء في المهام اللي أنا باعملها على مدار اليوم في بيتي، مثلًا باقرا كتاب، آآ الوِرد بتاعي زي ما قُلت لِك، آمم، ب باذاكر حاجة، ب ح سواء يعني ال الأمور الأساسية أو الأمور اللي مش أساسية، حاجة ليها علاقة بالبيت، حاجة ليها علاقة بمشاوير، هاشوف صحابي، بجد الموضوع بيفرِق معايا كتير و جدًا جدًا.
أيوه. أيوه. طبعًا، فاهماك إمم. ما شاء الله، ما شاء الله، إمم. أيوه. أيوه. خلاص اليوم اليوم راح. إمم، فاهماك. اهم. أيوه صح. إمم. أيوه. أيوه. إمم. أيوه طبعًا، معاك حق. أيوه طبعًا، معاك حق فك فعلًا فِكرة إن البني آدم يبتدي يومه بدري، ويكون قايم مرتاح، وواخد كفايته من النوم مش أقل من 7 أو 8 ساعات يوميًا ده ح ده حاجة كبيرة جدًا بتفرق في اليوم، وبت بتفرق بتفرق في إنتاجية اليوم وفي نفسيتك خلال اليوم، و وعلى مدار اليوم كُلّه أنت بتكون مرتاح، حتى يوميها بالليل بتبقى قادر إن أنت تنام، حاسس إن الحمد لله أنا أنا أنتجت النهارده، حتى لو الإنتاج ده شوّية صغيرين أو مش شُغل فعليّ، يعني مجرد بس مثلًا يعني آآ زُرت حد من قرايبك أو أو مثلًا عملت شُغل بسيط، أو قعدت مع حد من أهلك، المهم إن كان في وقت خلال اليوم آآ خلّاك راضي عن يومك، ده فعلًا حاجة كويسة جدًا إن يخلّيك حاسِس قد إيه أنت مرتاح، ففعلًا فكرة النوم والصحيان بدري ديّة حاجة مهمة جدًا، جدًا يعني، طب بُص قُل لي طب أنت البيئة اللي أنت فيها عمومًا مُهيئة كفاية بالنسبة لَك إن أنت تكون نايم مرتاح، يعني مثلًا أنت بتقول إن أنت بت بتشغّل النور في في طُرقة، طب أنت مثلًا فكّرت إن أنت تعمل إضاءات في أوضتك ت ت يعني الف آمم تخلّيك تحسّن معاك موضوع الاسترخاء، آمم خلّيت البيئة اللي أنتَ فيها أ أريح بالنسبة لَك، يعني هي بس ما ما فيهاش أي مُشكلة خالص غير فكرة الإضاءات والّا في أي حاجة تانية؟ يعني مثلًا ال ال العيلة عندك أو أسرتك أو كده بتعمل دوشة أو بتعمل حاجة تخلّيك مش مرتاح؟ إمم.
بالضبط. آه، الموضوع مهم. آه، ده موضوع مهم ده فعلًا برافو عليكِ إنِك جِبتِ سيرة الموضوع ده، لإن أنا فعلًا جات عليّا فترة كنت بالاحظ اللي هو آآ س التلفزيون مثلًا صوته كان بيوصل لي في الأوضة، اي مش بيبقى واصل واضح بيبقى حاجة مثلًا في الخلفية كده، بس في صوت مسموع، حتى الصوت المسموع ده لو بسيط فعلًا، فعلًا برافو عليكِ كان بيفرق معايا أوي، قبل ما أنام وبدأت أتكلم معاهم، طب وطّوا التلفزيون شويّة مش عارف إيه، حد بيسمع حاجة حد مشغل فيديو، حد ماسك الموبايل عمومًا، بقي حد بيتكلم مثلًا مع زميله بيلعب لعبة Online فهو مع زميله فلأ، طب وطّي صوتك شوّية، بقيت أقفل الباب كده، فعلًا الأُسرة كان عليها عامل دي أحد الحاجات اللي مش بتخلّي الجو مُهيّأ للنوم لأ، لإنه زي ما بتقولي كده عارفة، لو البيت كُلُّه دخل ينام فعلًا باحس إن أنا كمان عاوز أدخُل أنام، غير لو البيت كُلُّه صاحي وأنا الوحيد اللي داخل أنام، يعني طبعًا الموضوع بيبقى أصعب شوية، آآ برضو من الحاجات برضو يعني ال اللي بتخلّي الجو مش مُهيّأ، هي ال زي ما قُلت لِك من شوية موضوع الموبايل بسبب يعني من الحاجات اللي عرفتها إن الإضاءة الزرقا بتاعة الموبايل و والإضاءات ال يعني ال اللي بيطلّعها، دي من الحاجات اللي بتخلّي العقل يتخيّل لوَهلة إن هو إحنا لِسَّه بالنّهار، أو لِسّّه في إضاءة أو يعني فبرضو من الحاجات اللي فعلًا، فعلًا كانت بتأثّر كتير قبل ما أدخل أنام، يمكن برضو موضوع الإضاءات زي ما أنتِ قُلتِ آه، يعني بدأت أشتغل في الموضوع ده، بقيت مثلًا أجيب إضاءة خفيفة كده آه، حاجة خفيفة إضاءة خفيفة كده في الأباجورة، أو لمبة اللمبات اللي هي السَّهّارِي الجميلة دي، تبقى حاجة برضو خفيفة جدًا، جدًا برضو فَرَقِت معايا كتير أوي آمم
إمم. ياه! أيوه، فهمتك. إمم. أيوه. ياه! أيوه طبعًا. أيوه. أيوه. أيوه طبعًا. أيوه. كويس جدًا، ما شاء الله. دي جميلة جدًا، ما شاء الله أيوه. إمم.
يعني باحاول آه، يعني دي الحاجات اللي أنا عملتها، وباحاول لسه أشوف حاجات تانية تساعدني إن أنا أسترخي قبل نومي، وأدخُل في النوم العميق بسرعة يعني يمكن دي الحاجات اللي عملتها لحد دلوقتي آه.
بجد برافو عليك جدًا، جدًا، فكرة إن أنتَ بتحاول و وكمان عارف إيه اللي المفروض تعمله، وعـا- وبتقرأ في الموضوع وعندك خلفية كبيرة عنها، دي بجد شجاعة كبيرة مِنَّك، مش أي حد على فكرة بيدوّر إنه هو يكون مرتاح في نومه، أو على الأقل يكون عنده ثقافة عن الحاجات اللي بتريحه، بجد أنا بأحيّيَك وباشجّعك جدًا إن أنتَ تكمل في الموضوع، وإن شاء الله حتبقى كويس وكُلّ حاجة هتكون كويسة وهتقدر تنام وتصحى أريح وتنام وتصحى في وقت بدري، وكل حاجة هتكون كويسة بجد.
تسْلمي، تسْلمي والله. إن شاء الله. تسْلمي، تسْلمي والله على تشجيعِك ليّا، وعلى يعني مشاركتِك ليّا في ال في ال في الحاجات اللي بجد ال اللي كانت م يعني مأرّقاني وم ومضايقاني ومأثرة نفسيتي، إن شاء الله هاكمل فيها وإن شاء الله زي ما بتقولي كل حاجة هتبقى أحسن، وعايز أقول لِك بجد أنا ارتحت يعني في الكلام والفضفضة معاكِ، مُتشكر لِكِ جدًا بجد.
لأ، العفو طبعًا أنا موجودة أي وقت حبيت تتكلم فيه.